Oye, quiero que me cuentes algo. Obviamente, pues el tiempo pasa, se va madurando, se va cambiando la forma de pensamiento y, pues, claramente no eres la misma persona que solía ser hace 10 años. Cuéntame, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años?
¡Uy! Mira, para mí lo más importante que pudiera compartir a mi yo de hace 10 años es no
Ajá. Ajá, ajá.
no te tomes todo con tanta seriedad. En tema, por ejemplo, de mis de mis mayores
Okey.
ah, como pues no arrepentimientos, pero sí de lo de lo que más siento que perdí mucho tiempo en general fue, en la obsesión con el trabajo.
<chuckles> Okey. Okey, ¿por qué? Cuéntame.
Al final, eh, pues creo que es algo que pasa relativamente común. Eh, vas empezando, quieres que te noten, tienes aspiraciones, no quieres ¿ya sabes? Entonces, yo lo llevé muy lejos y y me volví totalmente adicta al trabajo. Eh, me perdí muchas fiestas, me perdí muchos eventos, me perdí vaya, incluso llegué a perder amistades, eh, pues porque no estaba, ¿no? Es así de sencillo, eh
Claro. Sí, cómo no. <laughs> Sí, claro. ¿Cómo crees? O sea, de plano tú te aferrabas al trabajo y no importaba absolutamente nada más.
sí Sí, o sea, sí me me me me me transformó un poco y yo eso sería el primer consejo que me daría a mí misma. Es, no dejes
Okey.

Muy pocas. <laughs> Oye, qué buena pregunta. A ver, suena sí tienes toda la razón. Yo puedo decir lo que sea, pero estoy segura que que <chuckles> que mi yo de ese entonces no me escucharía. A ver, no escuché a mi familia, no escuché, eh, <laughs> o sea, muchas personas me lo dijeron, ¿no? Em, quisiera pensar que igual, y, eh, en retrospectiva, a lo mejor sí soy muy, em
Guau. <laughs> Ajá.
convincente de decirle vengo del futuro, y te voy a decir lo que va a pasar, probablemente sí, pero si <chuckles> no puedo dar ese contexto, yo creo que no me escucharía. O sea, eh, no, yo estaba yo estaba muy, muy centrada, muy para mí el éxito era crecer en la escalera jerárquica corporativa, y tener entonces, em, un trabajo ya de años. O sea, yo crecí con esa idea, ¿no? También familiares, pues, eran de ese e e de esa misma idea, entonces para mí eso era el éxito.
<laughs> O sea, sería Okey. <chuckles> Claro. Okey. Ah, o sea, ya ya venía de un aspecto familiar, alguna una forma de pensamiento. Okey, eso explica más las cosas.
Sí. Sí, sí, a ver, yo crecí con sí, o sea, yo crecí con mi papá no yendo a viajes con nosotros porque tenía que trabajar. Entonces, yo conocí Disney sin mi papá
Guau. Okey, sí, eso es complicado.
porque él tenía que trabajar, ya sabes. Entonces para mí nunca fue un o sea, nunca era como un estoy raro, ¿no? O es algo raro, sino que crecí viendo el sacrificio también de esa misma forma, y, según mi entender, era lo que se tenía que hacer, ¿no? Yo no conocía otra cosa.
Sí, no fue algo diferente. Sí, claro.

Ese ego, como como que eso fue lo que me empezó, a a me me volví importante muy pronto en el trabajo, crecí de rango muy pronto, entonces, yo decía: "Es que, a ver, soy muy joven, y ya subí de puesto. Por supuesto que soy, ya sabe". Y entonces, les dedicaba horas, ¿no? Toda mi vida, literal, en ese momento, estaba destinada al trabajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la pandemia
Sí, claro. Ajá. O sea, todo de plano. Ajá.
para mí fue, mortal. Obviamente, todo mundo se va a sus casas, ¿no? Em
¿Como crees? Por Ajá. O sea, ¿tú seguías en la oficina durante la pandemia, o trabajabas en casa?
No, d hubo un punto donde a todos nos mandaron a nuestra casa, ¿no? Entonces, yo estaba en mi casa y, a ver, si yo no sabía poner límites en la oficina, en mi casa, menos. Entonces, a mí me daban las 10 de la noche, y yo no me había parado del escritorio.
Aja, claro. Okey. ¿Cómo crees, si empezabas desde temprano?
Claro.
Guau.
Entonces, era un en ese entonces, vivía todavía con mis papás. Y, bueno, no te puedo contar las veces, las tensiones que había, porque, obviamente, yo estaba trabajando, y yo sentía que nadie me entendía, porque nadie trabajaba igual que yo, ya sabes, o sea, un plan, ya también víctima, ¿no? Que <chuckles> lo recuerdo ahorita, y digo: "Ay, Dios, cómo no me corrieron". Ajá.
Ajá. Sí, claro. Sí. <laughs> ¿Cómo fue posible? ¿Cómo me atreví a hacer eso? <laughs> Okey.
Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo, una vez estaba era ya de madrugada, ya todo mundo dormido, y yo, <chuckles> hice como, ya ves cuando éramos chiquitos, que hacíamos como nuestras cuevitas con cobijas, así hice yo, para que no escucharan el teclado, mis papás.
Claro. Zaz. Sí, claro. <laughs> Sí. No digas, o sea, de plano, o sea, tú seguías, y seguías, y seguías.
No, no, enferma. Sí, enferma.
Okey. Y, bueno, una curiosa curiosidad, <chuckles> ¿qué obtuviste de todo eso? ¿Realmente valía la pena?
<chuckles> Mira